А знаешь, хотелось с тобой сегодня обсудить такой вопрос важный для меня, но, мне кажется, все с этим сталкиваются, да, и вроде столько слышишь советов на эту тему, но вот, но когда сам попадаешь в эту ситуацию, не знаешь, что делать. Вот и, знаешь, с появлением ребенка я вот пока что совсем не могу понять, как мне сочетать карьеру и семейные обязанности. Ну, вроде кажется всё просто, да, раздели на 50 на 50, да, половина <chuckles> сил там и времени- на семью, а половина- на карьеру, вот. Но как бы в жизни есть и другие тоже дела, и в итоге времени остаётся мало. И даже там если условно делить пополам, как будто бы очень мало времени тогда уходит и на карьеру, и на семью. Вот, и я просто не могу понять, вот как мне найти этот баланс сейчас, да, то есть у там ребенок мой вырос, он пошел в школу вот, он полдня проводит в школе. Вот в это время я успеваю поработать, но, знаешь, я просто устала <chuckles> на самом деле, но понимаю, что нельзя как бы оставить ни то, ни другое, да. Ну, и то, и другое важно, естественно, и убрать нельзя. Вот и не могу понять вообще, как некоторые дела кроме этого добавить в свою жизнь, да. Ну, то есть они там есть, но как только я добавляю что-то новое, там, не знаю, какой-нибудь новый спорт или новое увлечение, как будто бы от этого страдает всё остальное. В общем, я запуталась, устала и не знаю, что делать и хотела с тобой посоветоваться вообще. Можешь ли ты мне посоветовать, как можно что-то в этой ситуации улучшить, может быть, что-то реорганизовать или, не знаю, или может я что-то неправильно делаю, потому что, ну, у всех же такая жизнь, да, плюс-минус. Вот, в общем, буду рада любым совершенно советам и рекомендациям.
Я тебя прекрасно понимаю, это действительно очень сложно сочетать, а, карьеру и деc и домашние обязанности. Это, м, ну, не просто так раньше, да, женщина сидела дома, да, с детьми, потому что это счи это была полноценная работа. Но времена меняются, конечно, это не надо туда возвращаться, но нужно, знаешь, как-то действительно, э, менять своё к этому отношение, да, наверно, прежде всего, а, да, и, возможно, действительно мы щас сможем с тобой, вместе обсудим и понять, как это можно сделать и что можно оптимизировать действительно, да, чтобы, ну, вот не тратить, может быть, так много времени просто на эти домашние дела, да. А, м, ну, это было бы, наверно, самое оптимальное. Я думаю, ты будешь не против. Это обычно, правда, очень утомительно, м, да. Может быть, что-то делегировать. Сейчас обсудим, всё решим. А, но для этого мне нужно, ну, чуть больше информации. Ты сказала, что, ну, ребенок уже в школу пошел. Это замечательно. То есть уже такой разумное, э, да, уже возраст, а, договориться можно. Уже какие-то небольшие обязанности, да, убрать свою комнату тоже можно, убрать со стола, да? А скажи, пожалуйста, кто ещё в твоей семье, и помогает ли тебе, ну вот, да, члены твоей семьи?
Да. Да. Конечно. <chuckles> Да. Да, слушай, у меня есть, а, муж, и он, конечно, помогает, да. Он, ну, он тоже работает, да, мы оба работаем, но я бы даже сказала, что он работает больше меня, вот и, вот знаешь, что-то мы делим, да, как-то обязанности, например. Он там отводит ребёнка утром в школу, я ребёнка обычно забираю, но как-то с з занятиями вне школы тоже примерно так же. Но есть какие-то вещи, которые ка естественным образом как-то между нами ра разделились, ну, например, что он там хо ездит в супермаркет, покупает еду там, я готовлю, вот, то есть как будто бы есть это разделение, да, и, ну, уж не знаю, можно ли там посчитать 50 на 50 оно или нет, вот но, в общем, по по хозяйство мы ведём вместе, да.
Прекрасно. Ясно. Замечательно. Слушай, ты знаешь, это очень здорово уже, да, что есть поддержка. А, не нужно считать тут, наверно, в процентном соотношении, да. Но единственное, что, просто если ты понимаешь, что ты где-то устала, а, да, и даже это обычно не входит в его обязанности, но ты понимаешь, что тебя это напрягает, просто надо не стесняться попросить ещё что-то сделать его, да. Возможно, у него сейчас больше просто ресурсы. Это не обязательно значит сил, да, в прямом смысле, да, или времи Ну, просто вот я предполагаю, что всё равно, ну, как правило, да, ну, на женщину все-таки побольше обязанностей ложится, да? Особенно, ну, всё, что касается ребёнка тоже, да. И поэтому, да, тут очень сложно посчитать, да. Наверное, не стоит, да, прям совсем углубляться в цифры. Ну, единственное, что я посоветую, да, наверное, не бояться попросить ещё помощи, если она тебе нужна. Как ты думаешь, уместно ли это, или уже просто вот ты так, ты ему всё, что можно, делегировала?
Ну да. Да. Да, это так. Да, ну знаешь, я поняла, что вот у нас ресурс может быть разный у каждого в разный момент времени, да, и тут важно, конечно, да, договариваться и просить о помощи открыто, и да, и предлагать тоже помощь самой открыто, но в общем да, я думаю, там есть всегда над чем поработать, потому что иногда партнер может там скрывать, что он сильно устал, там всё равно делать, да, и потом выматываться, ну, и могу, да, уставать и там делать что-то уже из последних сил иногда. Вот, а, вообще, кстати говоря, э, а, ин интересно вот ещё что, что ты говорила, да, м, про там старые времена, и я подумала о том, что в вот в разных странах разные традиции тоже на эту тему, насчет того, сколько там женщины, например, в декрете, да. Например, там в какой-нибудь Чехии декрет там длился там 7 лет, да представляешь? Ну вот, и можно было там, ну, условно там 7 лет там не выходить из дома, да, заниматься ребёнком, а потом он там резко идет в школу. Вот, а в какой-нибудь Италии декрет длится 2 месяца, да, то есть везде на самом деле такое разное к этому отношение, да, вот к этому сочетанию карьеры и семейных обязанностей, вот то есть, и непонятно, где правда. А, может, правда и нет, да, вообще никакой на эту тему, вот из этого, да, и сложно понять как бы, где, м, на самом деле баланс. И вот, наверно, да, он должен быть вот именно твой, индивидуальный, подходящий только тебе, там независимо от страны, где ты находишься.
Естественно. Бывает. Точно. Верно. Ты абсолютно права, да, что нет никаких, э, нет никакого правильного ответа на такой вопрос, да, сколько и нужно ли, и как, да. Потому что какие-то уже передовые такие скандинавские страны, в каких-то из них, а, да, уже начинают делить э этот самый декрет между мужчиной и женщиной, где больше, да, стремятся к гендерному равенству. В этом тоже есть свои плюсы. Но я уверена, что есть и дикие поклонники, и ярые противники, да, такой и истории. Поэтому тут не всем не угодить. Действительно, у вас есть своя семья, и вам нужно, да, вот, э, сум нужна, а, возможность как-то договориться, ты знаешь, потому что для кого-то, а, прекрасным решением является муж, сидящий в декрете, да, и все счастливы при этом, да, и карьеристка жена. Такое тоже бывает, это абсолютно нормально. Поэтому, да, какой-то нормы для всех вывести, наверно, это невозможная задача, а вот под себя подстроить этот, да как бы, свою собственную жизнь, вот это кажется более реальным. А скажи, пожалуйста, а какие вы задачи семейные вот больше всего ты не любишь, больше занимает у тебя там энергии, времени или, ну, по какой-то другой причине?
Да. Конечно. Ну да. Да, есть такие задачи, <chuckles> да, но не все, конечно. Слушай, но самое главное- это, конечно, знаешь, мытьё квартиры, вот именно мытьё, когда нужно мыть пол, там, мебель и так далее, но я тебе сразу скажу, что и эту задачу я уже, к счастью, делегировала. Вот, у меня есть клининг, который приходит, там, раз, а, в 1-2 недели, да, и они это делают. Вот, но это, да, наверно, знаешь, с самая такая объемная работа, которая занимает ещё много часов, ну, вот, но, конечно, между их визитами, да, многие вещи делаю я, там, да, пылесошу, там, и так далее. Вот, слушай, я подумала сейчас, да, что бы ещё можно было делегировать. Вот, м, а, ну, кстати говоря, да, вот ещё одна вещь, которая мне не нравится- это тратить время на, а, поездки, там, в супермаркет, закупку еды, да, и Да, ну то есть, тратится много времени, сил на это всё, да, ну, вот это, наверное, такое основное дело, которое я бы делегировала.
Понятно. Прекрасно! Ясно. Расскажи. Ну, раздражает, да. Слушай, ну, ты молодец в том, что ты действительно вызываешь клининг. Не очень часто, ну, по по разным причинам. Это, во-первых, да, и финансово я дума ну, и просто человек постоянно, да, как который дома. Но в этом нет необходимости, я думаю, да, прежде всего. Ну, ты знаешь, тоже, нь э, как бы клининг не отменяет какой-нибудь, э, технологический помощник. Допустим, хороший робот-пылесос, да, с самоочисткой вполне себе может вот в эти промежутки между клинингом, да, справляться с с с этой задачей. Как ты думаешь?
Да. Да, ты знаешь, самое интересное, что он у меня есть. Да, и у меня есть ещё там беспроводной вот этот, э, пылесос, да, которым я обычно пылесошу. Ну, слушай, я почему-то, да, вообще з забросила вот этого робота, и он у меня стоит без дела, и вот я теперь его заряжу и включу. Просто, знаешь, в каком-то неудобном, скрытом месте стоит, вот, нужно просто поменять его позицию. Слушай, хорошо, что ты напомнила, и, действительно, да, это, вот знаешь, о занимает у меня, ну, не знаю, полчаса времени точно. Пропылесосить всю квартиру, вот, и силы, конечно, мои забирает, и потом я вся пыльная после этого, мне это дико не нравится, вот поэтому, да, я верну робота этого к жизни. Потому что, да, я, конечно, обожаю вот это ощущение, когда нажал на кнопочку, он всё сделал, и ты больше ничего и не должна делать. Да, так что ты абсолютно права, и спасибо, что напомнила.
Вот как! Конечно. Верно. Да, конечно. И тем более, что, ну, бывают, знаешь, разные причины, почему ты его отложила. Ну, может быть, он раздражал, когда ездил, да, шумел, что-то ещё. Ну, тут можно, знаешь, а, как бы оптимизировать таким образом, что как раз когда ты уходишь из дома, да, как правило, они там, да, то есть с приложения включаешь, всё, приходишь- уже просто всё чисто, да, ну, как после клининга. Да, то есть прекрасное, как бы ощущение, просто немножечко, знаешь, так режимно распределить. Да, так, чтобы тебя это не напрягало, да, и как бы это самостоятельная, да, работа, и ты никак в ней не участвовала. Ты знаешь, и ты сказала про продукты, но ты упомянула, что часто супруг тебе в этом помогает, но, видимо, не всегда, да? То есть иногда всё-таки приходится и тебе заниматься закупкой продуктов. А есть ли в твоем городе доставки продуктов? И, может быть, ну, не всё, потому что я знаю, что многим не нравится там овощи, да, фрукты, которые кладут в доставку, хотя, кстати, мне кажется, э, м, уже всё поменялось, да, и можно даже в этом рискнуть. Но основные продукты, базовые, в можно вполне себе попробовать, как думаешь?
Да, супер. Да. Да, знаешь, у нас есть в городе доставка, но вот, например, сегодня я заказала эту доставку, да, но она почему-то не приехала. Да, вот поэтому мне иногда приходится ездить самой. Да, но знаешь, я просто буду пробовать другие способы, да, другие варианты доставки. Потому что, конечно, невозможно но это просто, да, специфика страны, что тут могут быть необязательные люди. Они такие очень расслабленные, может, ещё, конечно, и праздники повлияли. Вот, но, да, кстати, никогда вот они не подводили насчёт, там, качества фруктов, овощей, вот потому что, да, я переживала именно из-за этого изначально и не пользовалась доставкой. Вот, но, да, я попробую другие службы доставки, вот, посмотрю, что для меня сработает, кто будет вообще самый добросовестный, эффективный, и вот надеюсь вообще, да, что не сама не буду ездить и муж тоже не будет ездить. Потому что вот это, да, самое такое трудозатратное и времязатратное, вот, так что, да, добавлю в свой список. Спасибо.
Ну. Понятно. Как и многие. Спасибо тебе, что поделилась. Я уверена, что ты сможешь, да, как-то ещё так проанализировать, да, ещё что-то можешь оптимизировать и вычеркнуть, потому что ты уже на правильном пути. Да, просто, вот, что-то нужно, да, довести до какого-то, да, чуть лучшего варианта, как доставка, да, или отрегулировать робот-пылесос, и всё у тебя получится. Удачи!
Да, спасибо, я буду думать, что ещё мне можно делегировать. Спасибо тебе огромное за помощь и что обсудила всё со мной. Благодарю тебя!